Anlıyorum. Tabii Almanca zor bir dil olduğu için tabii dil konusuna gelince birazcık değişik bir durum söz konusu olabiliyor. Hani, kültürel olarak uyum ve orada çevre edinip aidiyet hissetme anlamında. Tabii ama Almanca, hani, sadece kelime öğrenmek, ezberlemek gibi olmuyor ya da İngilizce gibi biraz daha böyle, eee, iletişim anlamında kolaylık sağlamıyor. Biraz zaman isteyen bir dil. O yüzden, hani, yani, kendini ifade ederken zorlandığında bunu bir eksiklik olarak önce görme. Yani, aslında tabii, burada, hani, bazen kendini geri çekebilirsin, İngilizceyi devreye sokabilirsin tabii ama tabii Alman kültüründe, eee, birazcık böyle, eee, netlik devreye giriyor, biraz direktlik devreye giriyor. İşte, o yüzden yanlış konuştum kaygısı yerine aslında iletişim kurmaya çalıştığını onlara anlatırsan belki kendini psikolojik olarak daha rahat hissedebilirsin. Zamana bırakmak gerekiyor. Peki, mesela "Almancayı birazcık öğrendim." dedin. Bununla ilgili, eee, konuşma, eee, çaban var mı? Yani, mesela şöyle söyleyeyim. Almanya'da işte, ııı, Almanca öğrenen insanların buluştuğu, gerçekten Almanca bilen insanların da yardımcı olmaya çalıştığı, mesela Tandem kafeler var. O tarz yerlerde, işte, yeni partnerler bulup, <swallows> konuşma anlamında, Almanca konuşma pratiği yapılabiliyor. Mesela bu tarz denemelerin oldu mu Almancayı geliştirmek açısından? Çünkü aidiyet his hissetmek ve, hani, eee, orada kalmak anlamında Almancanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğunu görüyorum. Hani, bununla ilgili ekstra bir çaban var mı mesela?
Kesinlikle. Tamam. Doğru. Hı hı. Anladım. Yani, şu sıralar özellikle üniversite çok yoğun olduğu için ve bir yandan da iş, bir yandan da basketbol derken, eee, böyle, çok yoğun olduğum için öyle bir şeye, eee, pek, u eee, eee, ku eee, şey yapamadım diye katılamadım diyebilirim sanırım. Ama o basketbol kısmında bana yardımcı oldu aslına bakarsan. Çünkü o Almanlar çok fazla var takımda ve illa ki onlarla iletişim kurmak zorunda kalıyorum ve doğrudan doğruya iletişim kurmak da benim bu Almancayı en azından kulağıma kulağıma sürekli tanıdık bir s Almanca ses gelmesi, cümleler duymam, eee, bu süreçte öğrenmemi ve konuşmamı da aslında birazcık destekliyor diyebilirim.
Anladım. Çok iyi.